Hello, magandang ha tanghali!
Hello! Yes good afternoon din sa 'yo, kumusta naman?
Eto naman okey naman sa tanghali, kahit mainit, diyan ba?
Well mainit, pero binuksan ko 'yung aircon ko hindi ko na kaya. <chuckles>
Oo. Ah, sa okey. Ah okey, okey. Sabihin ko sana all. <laughs>
Sana. <chuckles> Sana all. <laughs> Ah, well, mm, darating tayo diyan, oo, sige.
O iyon eto yung tama. Eto ano, ah, itong diskusyon na 'to, ano sa tingin mo o ano ang iyong opinyon sa pag-unlad ng teknolohiya at ang epekto nito sa kabataan?
Mm. Ah, gusto ko 'to, um, sige ano lang muna tayo parang in general, i-broad strokes tayo. So sa'kin gus maganda 'yan, um, always lagi akong welcoming ba, lagi akong ta hindi ko 'to idi-de-deny or ika ikaano ba na. Kasi tech 'yong technology or teknolohiya laging ever since na, <tsk> nung umpisa pa lang, the the the start of time, <chuckles> na lagi ng innovation or ah, naga-upgrade, kasi nga, ah, ang buhay natin ay laging laging naghahanap ang tao ng ikabubuti ba. Weirdo 'pag, ah, ano tayo diyan eh, mag parang magnet diyan eh yung tao, human nature ang gusto niyan is laging better at good at improvement kung yes, kung saan magiging madali, komportable. So go ako diyan, lalo na sa mga kabataan, although may opinyon ako diyan pagdating sa 'yong nagiging epekto nito, pero 'yan ma mamaya papag gusto ko, ah, pag, ah, lalaliman natin itong pag-uusap na ito. Pero ikaw ano 'yong ano 'yong opinyon mo tungkol diyan?
Oo. Magbid Oo, Sige, sige. Mhm. Oo. Mm. Oo, parang laging nag-u-upgrade eh no. Oo. Tama. Oo. Kung saan mapapadali. Oo, tama. Mm. Oo. Sige, sige, sige. Ako ako rin naman ah medyo ay hindi naman medyo pero open ako diyan sa pag-unlad ng teknolohiya. Yun nga, ah, napapadali nito yung buhay ng isang tao, nakakatulong din upang mapalawak yung mga, ah, kaalaman, saka nagiging ano na 'to kumbaga yung teknolohiya ngayon hindi kagaya noon parang hirap ka pa makipag, ah, konektado sa mga iba't ibang lugar, oo. Pero ngayon dahil sa teknolohiya eh napapadali yung pag-co-connect mo kung nasaan mang lugar yung may kamag-anak ka man sa ibang bansa, mga ganoong kaibigan, napapadali nito.
Oo. Mm. O 'yan, tama. Mm, communication, oo. Oo. Mm, mm. Convenient talaga siya, oo. Pinapadali niya talaga. Isa lang 'tsaka isa lang 'yan sa ano 'di ba parang aspeto ng technology, 'yong communication 'di ba. So 'yon ah mm. Sige go.
Oo. Oo, tama. Tama. Oo. Eh mhm. Ay sorry. Oh sige, pa pa paano nakakaapekto ang social media sa mental health ng kabataan sa kasalukuyan? Eto
Ah. Gusto ko 'tong gusto ko 'yan gusto ko 'yan. Sige, um, ano
Ako rin eh. Oo. Sa tingin mo ba? Mhm.
um, gusto ko Sabihin nating hindi ako bata 'no, pero sa perspective ko para sa'kin 'no, personally, so anyway sasagutin ko 'yan 'pag tungkol sa kabataan. Sa'kin kasi hindi ako masyadong, ah, ma-ano ngayon na sa social media. Wala nga ako na Instagram, wala ako ng mga TikTok, TikTok na yan. Pero meron akong Facebook, meron akong Twitter, ay yung X, pero yun lang hanggang dun lang ako, YouTube 'yun na yun. Ah, pagdating sa kabataan nakaka pa'no nakakaapekto, ang siguro mas ano, mas negatibo ang epekto para sa'kin, um, sa tingin ko kasi, um, nakikita mo 'yong para bang alam mo 'yong baga marami ngayon sa kabataan 'yong addicted na sa screen time, alam mo 'yong screen time, 'di ba. So isa 'yon, ah, hindi ko sinasabing walang maganda 'no. So pero sorry kung negatibo kaagad. Pero para sa'kin mas negatibo kasi ayun nga, yung mga bata ngayon laging nakatutok na lang sa screen, cellphone, tablet, 'di ba la Tapos parang hindi na rin sila masyadong nag-i-interact or walang kahit basta virtually, parang virtual world na yung nangyayari. And at the same time, nandiyan din pumapasok 'yong, um, 'yong likes ba na parang addicted na rin 'yong mga kabataan sa likes, kaya kung ano-ano ng TikTok video dito, comment diyan, ah, meme dito. Tapos 'pag hindi sila ni-like alam mo 'yon, may epekto 'yon eh na, ay bakit parang 'di ni-like or parang bakit si-neen-zone lang ako, ganyan. Pero 'pag, o sige pang positibo naman. Nandiyan 'yong nakakapag-express sila ng saloobin, ng mas cre creative, 'di ba, ng mas may creativity at ah, 'yon so at least 'yon, nasabi ko 'yong positibo. Ikaw ikaw ba?
Oo. Oo. Ah, talaga. Mm. Mhm. Sa mental health. Oh, bakit? Mm. Oo tama. Sang-ayon naman ako diyan. Oo. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Tama. Mhm. Ah. Oo. Kung ano yung nakikita nila minsan nagagaya nila. Oo. Oo. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo, oo. Ako rin ganun din naman, um, sa teknolohiya ngayon, ah, lalo na sa mga kabataan, ah, may mga negatibo at positibo rin naman talaga ito. Ah, ganun din yung mga negatibo na nakita. Kasi ang kabataan ngayon eh, ah, kung ano yung nakikita lalo na sa social media, eh talagang kanilang ginagaya, mapasama man ito o mapabuti, 'di ba? Tapos hindi kagaya noon, kasi walang social media ang parang ang sinasabi ng mga tawag dito matatanda eh, kung anong ginagawa ng matatanda 'yon ang gagawin ng mga bata, 'di ba. Eh ngayon parang kabaliktaran na eh. Kung ano yung nangyayari sa social media, 'yon na yung nangyayari, nakikita sa TikTok, oo. Eh 'di ba minsan kapag, ah, nalulungkot pa, unless kunyare may pinagdadaanan isang bata sa kanyang pag-aaral, ah, tapos nakakita ng kung ano sa social media na hindi rin maganda, eh itong gagayahin din naman, oo.
Mm. Totoo, mhm. Mm. Iyon, isa pa 'yan, oo. Yes. <laughs> Mm, ayan. Oo yung kasabihan. Yung nakikita so, oo. Oo. Hmm. 'Yon nga eh, 'di ba.
Oo. Tapos pero marami rin naman talagang ano ah, positibong bagay, oo. Lalo na sa pag-aaral, napapadali nito 'yong pag-search o paghahanap ng isang, ah, klase ng, um, oo. Eh basta kung anong subject ang pinag-aaralan nila na, ah, tung ah dahil sa teknolohiya napapadali na.
Mukhang Positibo, oo. Ayun. Parang research 'no. Napapadali yung research. Oo. Totoo.
Tapos eh, ga gayon din, ah, dahil din sa, ah, teknolohiya eh napapadali yung komunikasyon nila sa kanilang ah, mga ah, sa kabataan, ah sa pag-aaral, mga kaklase, mga kaibigan, oo, sa teacher. 'Di ba nga nung pandemya eh malaking tulong ang teknolohiya dahil sa lahat naging virtual learnings. So
Mm. Mga kaklase. Kahit teacher, oo. Oo naman. Totoo yan, totoo yan. So mm.
Ay iyon. Parang ah, ma ah, yung mental health at siguro nasa gabay lang ng ah, nakakatanda.
Yes. Oo talaga dapat meron.
Para Paano gagamitin ang ma nang maigi ang teknolohiya para sa ikabubuti ng mental health ng kabataan?
'Yon, mm exactly. So, um, so napapag-usapan na rin naman natin 'yong positibong negatibong epekto ng teknolohiya. Super dadag dadagdagan ko lang din 'yan, um, 'yon nga eh, kasi, ah, 'yong mga ba kabataan ngayon may access na ba sa information ah, na di tulad noon. 'Di ko lang alam sa 'yo ah, pero no'ng mga kapanahunan kong kabataan ko noon, um, encyclopedia, ganyan. Although may Internet na madal meron mag-e-early, early inception ng Internet. Pero siyempre wala ka namang computer sa bahay 'di ba, pupunta ka pa ng computer shop, oo, magbabayad ka pa. So ngayon tama ka diyan ang dali-dali na maghanap ng in ng information pero alam mo ba nangyayari madalas 'yong kabataan mismong mag-search ayaw, gusto pa rin nilang isubo sa kanila ang ano. Kasi nakikita ko 'yon sa mga pamangkin ko kasi may pamangkin ako eh, ako sabi ko may tinatanong sila ganyan bakit ganito, bakit sabi ko ba't i i-search niyoo sa Google sabi ko. Kung imbes na kasi siyempre hindi rin naman ako subject matter expert sa kung ano 'di ba siyempre sasabihin ko rin yan kung alam ko. Pero kung kunyari ay, andiyan na hahanapin niyo na lang. Tol sabi ko nga sa kanila noong panahon ko kailangan ko ma ng diaryo ta's gugupitin ko 'yong art 'yong article, i-pe-paste ko sa notebook kayo hindi niyo 'yon ginagawa pina-print niyo na lang gawin niyo na sabi ko. So, di dahil exactly so 'yon 'yong dahil madali na siya
Gano'n. Oo. Oo. Tama. Oo. Oo, ganun. Nine, ah oo. Mm, 'di naman lahat. Oo. Oo. Mm. Ooh. Oo. Ah, oo tama. Oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Mm. Napapadali na ngayon eh.
parang sa tingin nila lahat pwedeng i-instant, gano'n. So parang an 'yon din 'yong binibigay sa kanilang ano no'n impact ba na, since kayang gawin 'yan overnight minsan nakakalimutan na, dahil nga sa sobrang dali na rin ng mga gawain. Pero, ayun 'yong positibo, andiyan 'yong, um, 'yon na nga, madali na siya, 'yong mga minsan mga assignment, oo anytime puwede mo lang siyang i-research. Andiyan pa 'yong AI, ayan. So 'yong A
Oo. Mm. Oo. Saka dati Anytime 'di ba? Kahit kailan. Oo. Tama. Hindi kagaya no'n papasok ka pa ng library eh.
O 'di ba 'di ba? So ikaw may madadagdag ka pa ba, tungkol sa negatibo, positibong epekto nito, teknolohiya?
Oo. Oo 'yon nga. Um, 'yong ah, tungkol naman sa ah, positibo eh, ah, 'yon nga napapabilis nito 'yong paghahanap ng mga impormasyon ng kabataan, kung nagagamit talaga sa tamang paraan. Eh, ang negatibo naman, eh minsan nakakaagaw pansin din, kunwari ikaw eh, 'kaw sa isang kabataan eh naghahanap ng impormasyon, minsan lumi anong tawag dito lumul lumiliwas 'yong isip mo nap
Mm. Oo, totoo. Mm. Ah, nadi-distract ka 'no, so totoo yan.
Oo yung ibang mag maghahanap ka rin ng ibang ah, naisip mo doon sa, kaya ibang bagay. Kunware habang ikaw ay nag-aaral eh, ah, tapos eh mahilig ka manood ng basketball, oo. Uy titingin muna ako dito kung sino yung lamang sa basketball, oo.
Mm, mm. Lilihis 'yong ano. Oo, oo, o. Sino yung nag-like, o sinong nag-like sa post mo kunware, ganyan. <laughs>
Oo eh, 'yong mga gano'n. 'Yong mga, may mga distraction din eh, ah sa, ah, 'yon 'yon na nagiging ah, negatibong paraan at saka 'yong panonood ng mga hindi magagandang bagay, 'yon. Kasi 'yon nga madali na 'yong access ngayon eh, oo.
Ng mga ganyan. Mm. 'Yan, sabi ko nga, oo. Mm, mm. Ayun, ayun. Madali na eh. Siya nga, siya nga. Okey, pero paano natin naman mapapaliwanag ang papel or role ng teknolohiya sa pagbabago ng mga kaugalian at kultura ng kabataan?
O. Uy, ah, ma magandang katanungan 'to ah. Oo paano ba natin maipapaliwanag ang papel ng tech 'yon nga. Ah, siguro bilang, ah, ah, kunyari ikaw ay nakakatanda ah sa siyempre sa sa kabataan. 'Yong tipong tamang paggamit ba ng ah, teknolohiya kung saan ito'y makakatulong sa kanya, hindi lang sa kanya kundi para na rin sa mga kunyari sa mga kaibigan niya, sa mga taong nakapaligid sa kanya, 'di ba. Kasi may mga ah, kunyari kunyari nasa YouTube, may mga ah positive ah tawag dito mga videos naman doon, oo mga content na magagandang may mga magagandang aral may mga mag
Malalim yan, oo. Mm. Oo, oo. Mm, mm. Yes. Content o videos, yes. Oo, mga magagandang kapupulutan. Oo na
Oo 'di ba. Minsan may mga ah, kunwari nalang ah, prank, mga ganyan. Pero yung prank na yun, um, may kwento tapos sa dulo, eh may magandang ah kalalabasan.
Eh. May May magandang kalalabasan, ah. Kasi madalas 'di ba parang mga prank, kalokohan lang talaga, 'no. <chuckles>
Oo. Oo, ganun. Pero kapag may mga prank kasi may napapanood kasi akong mga prank na may mga kwento rin naman talagang magagandang kalalabasan, pero
Okey, okey, may kuwento at may kuwenta, parang gano'n.
Oo. Pero kasi 'yon nga karamihan ng mga prank ngayon. Ganu oo kung saan eh, gano'n din 'yong ginagawa ng mga kabataan. Tapos siyempre ah, do'n nga sa ano ngayon panonood ng kung sa TikTok na na, parang na-a-absorb nila yung, um, yung pinapanood nila. Kung ano yung ugali 'di ba, kung ano yung kultura ng iba ng ibang lugar eh
Oo nga eh. Mm. Isa pa yan, oo. Mm, mm, 'yon oo. Yes! Andiyan Ibang bansa o ibang kultura ng ano. Tama ka diyan.
Oo. Kaya minsan may maganda at meron din namang hindi maganda. Sa'yo ba?
Ayun. Ako naman, um, yun so yung kultura nating Pilipino or Fi Filipino culture, ah siguro hindi naman yun basta-basta mawawala 'no. Pero ang nakikita ko't napapansin ko ngayon, ay yun nga, um, mahal pansin mo lahat ma marami ma sa mga kabataan ngayon yung mga seven mga five years old, seven years old, Inglesero halos lahat. Kasi nga ano, na-exposed na sila diyan sa social media, YouTube, na halos lahat growing up from toddler kasi nga 'di ba parang hindi para 'yong mga bata pumirme, panonoorin na lang ng YouTube, ng Cocomelon, ng kung ano. So 'yong na-absorb nila 'yong kaugalian na 'yon 'di ba, na medyo Western talaga na. Tapos nawawala na nga rin 'yong paggamit ng po at opo, kaya dito sa pamilya, 'pag sabi ko 'pag nandito kayo sa bahay mag-po at opo kayo saamin sabi kong gano'n. Mag pa respeto 'yan, so 'pag hindi kayo nag-po at opo, lumabas kayo, parang gano'n. Anyway, medyo mas, medyo strict na, pero gusto 'yon ng may 'yon 'yong gusto kong maano papaliwanag ko 'yon in the sense na Pilipino tayo gusto nating manatiling mayroon tayong 'yong identity natin. So papaalalahanan ko lang si yung mga bata na okey 'yan maganda 'yong social media o kaya mga ganyan technology, pero 'pag na makinig kayo sa mga magulang sa mga guardians kasi sila yung mas nakakaalam ng ikabubuti niyo ba. Para ma-preserve, mapreserba, 'yun nga, yes yu kasi ang kultura gustong-gusto ko nga Filipino culture 'pag positively napaka-galang natin. So 'yon ang ayokong mawala. Um
Oo. Oo. Oo. Tama. Mm. Oo. Oo. Makukuha nila yung ano, kaugalian, oo pag Pagsasalita ng Ingles. Oo. Mm. Tama. Oo. Pero tama namin na, tama din naman. Oo. Mm. Nakakaenganyo. Oo. Yung kultura. Ako din. Iba. Oo. Sa napapanood ko lang ngayon sa mga social media, kapag yung mga taga-ibang bansa nagpupunta sa Pinas, eh mga positibo yung mga sinasabi. Kasi hindi nga nila nararanasan doon sa kanilang lugar. Kaya dapat 'yong kultura eh na ah, nape-preserve nga para sa mga kabataan eh kanilang ano rin i sa paglaki, eh ipagaya rin nila sa kanilang mga kabataan na masusunod.
Mm. 'Yon na nga, 'di ba. 'Yan, exactly. Mm. 'Yan. Oo kaya. Uy, nag-enjoy ako ngayon ah. Sana maulit, oo. Sige salamat!
Uy salamat din. Os Salamat!